Olha, agora eu quero saber, se você tem alguma estratégia para superar os momentos, sabe, que a gente pensa em desistir de alguma coisa. Aquela aqueles momentos que eu acho que sempre que a gente tem um objetivo grande enfrenta, né. Que que qual que é a sua estratégia? Que que você faz?
Uhum. Uhum. Uhum. É. Olha, para eu falar dessa estratégia, eu tenho que falar de uma coisa nova que eu resolvi inventar de fazer. Eu comecei a fazer, eh, sabonete de leite de cabra.
Hum. Olha, que específico, menina. <chuckles>
É. Foi exatamente. É isso, de leite de cabra. E o que acontece é que eu tinha eu vi comecei a ver vídeos, né, porque eu fico muito tempo em casa sozinha. Eu falei: "Ai", comecei a ver vídeos de alguma coisa. Eu falei: "Ah, deixa eu procurar algum hobby para fazer".
Aham. Ai, boa, boa.
E aí, comecei a ver vídeos e vi de uma, eh, de vídeo dessa família que tem uma fazenda, que eles resgatam animais, né? E eles cuidam desses animais. E, dentre de esses animais, eles têm cabras. E eles falaram o que que eles fazem com o leite da cabra, né?
Ah. Olha.
Eh, que tinha queijo, tinha, eh, doce. E aí eu vi sabonete. Nossa, eu fiquei porque eu falei: “Não, tudo bem, queijo eu já comi, né? Ah, doce, eu já comi doce de leite. Nunca comi doce de leite de cabra, mas já comi doce de leite, que não deve ser muito diferente. Agora, um sabonete?”. Nossa, eu me senti a Cleópatra. <chuckles> Falei: “Vou fazer, vou fazer”.
Aham. Gente, muito diferente. É, exato. Doce normal. Aham. <laughs> Ai, que legal. Boa. Hã?
Aí, comecei a assistir vídeos, sabe, de
Como se faz.
É, de como se faz o o sa o sabonete, e beleza, você faz exatamente a mesma receita que você viu no vídeo e a sua não dá certo.
Aham. <laughs> Ai que raiva. Aham.
Ah, não, tudo bem, foi só uma. Vou fazer outra, exatamente igual. Não deu certo. Bom, e aí assim eu fui a a eu fui de a da e toda vez eu falava assim: "Ai eu vou desistir. Não, vou parar, chega, não é para mim", né, porque você fala: "Gente, uma coisa é você errar uma receita, né. Outra você errar, é agora um sabonete, gente, um sabonete, o que que tem aqui demais que eu estou errando?", né.
Ai. Entendi. Aham, aham. Agora todas, né. <laughs> Então sim, aham. <laughs>
Não, aí eu mas eu falava: "Não, vou mais um, só mais um, só mais um", e de e desse, de só mais um, só mais um, eu fiquei 3 meses, aí, nunca mais eu tive a minha receita, porque aí você vai pegando um acho que os macetes, ai
Hã. Nossa. Aham. Você vai entendendo como funciona a função de cada coisa, né.
É. É, menina, não errei mais. Eu já tenho a minha receita e é sucesso. Então eu acho que é você persistir. Eu acho que, como que a gente tem que enfrentar os momentos sem sem desistir, é persistir. E você, que que você acha?
Olha. Hã. Eu eu acho que que essa história é muito muito legal. <laughs> Porque eu acho que eu também nunca tinha visto assim, né, essa coisa de fazer sabonete de leite de cabra, mas assim
<laughs> Aham. Olha, lá. UHum. você for fazer menina, tente, mas não desista antes dos 3 meses. <laughs>
<laughs> Depo foi antes de o o o prazo é 3 meses, né? Tem até 3 meses. <laughs> É, e e você sabe, eu acho que, pra mim, eu tenho eu tenho, eh, depende da área da vida, assim, são diferentes estratégias. Eu acho.
Dê dê dê a você 3 meses. É. Uhum. Aham. É. É, concordo, porque eu acho que f depende d o fracasso, ele acontece, né, vamos dizer assim. As palavras, acho que meio forte, mas, eh-eh, o assim as a as falhas, elas acontecem em todos os setores da vida.
É. Pois é, eu também acho. E e em níveis diferentes, né, em proporções Tipo, quando a gente está aprendendo o negócio, a gente erra muito mais. E são erros muito básicos, mas que faz parte, né, do processo. E depois que você melhora, se você erra, você erra, porque, sei lá, alguma esqueceu alguma coisa. É é é é fases, né? E e aí eu lembro, assim, que eu aprendi a fazer crochê. Crochê ou tricô? Agora eu já não lembro mais. <laughs> É aquele que dá pra fazer bichinho, assim, sabe, de pelúcia e tal.
Uhum. É. Sim, é. É. É. Uhum. Olha. Aham. Ah, tá. É, acho que é a amigurumi, uma coisa assim, eu acho.
Isso. E aí, eu cismei que eu queria aprender a fazer um amigurumi específico lá.
Aham. Tá.
Aí, eu eu fui lá, comprei todo o material. E e foi e, assim, <laughs> não, e o pior é que eu falei: “Não”. Eu peguei, eh, também chama de receita, né? Eu peguei a receita e aí eu olhei e falei: “Não, vai dar um bichinho do tamanho da minha mão”. <laughs> Gente, eu usava 2 rolos, assim, de de linha, e não acabava nunca.
Aí você foi pegar a posse com o mais difícil, mais complexo. Já tinha a fase avançado. <chuckles> Aham. Aham, tá. E não acabava nunca, né? Você estava quando você via, falava assim: "Eu estou na cabeça? Não, estou só no rabo ainda do bicho". <chuckles>
Exato, bem isso. E, por por assim, eu nunca tinha feito nada de tricô, nem crochê, nem nada dessas coisas. Então e
De, como é que fala? Artes manuais.
É, não assim, outras coisas manuais, eu já tinha feito, mas essa coisa de ponto cruz, coisas que assim, a lógica de fazer isso não tinha nada, então eu tive que aprender o básico.
Aham. Tá, eu fui já fiz, aham. É.
De onde passa a linha, onde que passa a agulha, qual que é o movimento, tudo isso. E aí eu cismei que eu queria fazer esse bichinho. E aí <chuckles> eu lembro que eu ga fiquei assim, eu cheguei a ficar um dia inteiro, porque eu fazia, e aí quando começava a pegar a forma, eu olhava e falava: "Vixe, tá errado". <laughs>
Tá. Uhum. Ah lá, aí você ia lá e desfazia tudo. Eu também, quantas vezes já fiz isso no crochê.
Aí desfazia. Nossa, ai gente, é terrível isso, né. E aí <laughs> e aí eu lembro que eu virava para o meu namorado, e falava assim a gente já morava junto, né, fa aí eu ficava assim, tentando buscar uma alternativa: "Ma mas tá parecido?", aí ele ficava assim: "Olha, eh, vou dar a resposta sincera, porque eu sei que você vai ficar muito brava comigo se eu dar a resposta errada". <laughs> Ele falava: "Não, não tá parecido, não". <laughs>
É. Aham. É, né, é verdade, já sabendo. É, exatamente. É o que é pra é pra ser uma uma baleia ou um um ou um
Um p pinguim, um <laughs> É, exatamente.
ou um papagaio, né. Depende, o que que você quer dizer. <laughs>
Hã, eh, ele ficava assim: "Olha, tá melhor, mas ainda não tá parecido".
Ai, ai, ai, meu Deus.
E aí eu lembro que eu botei na ca na minha cabeça, eu falei: "Olha, eu vou fazer esse bicho. Se quando eu terminar ele, eu pegar raiva, eu não faço mais nada". Mas se e s <laughs> se eu terminar, e falar: "Nossa, eu consigo fazer outro", aí é outra história.
Uhum. Ah lá, eu eu também. É.
Então, nesse caso, foi muito assim pra mim, eu falei: "Olha, eu vou terminar o que eu disse que eu ia fazer, o depois" exato.
Ah lá, isso é muito legal, né, você eu também sou d assim, eu vou até o fim.
Aham. É, e e assim, eh, depois eu entendi que o que eu escolhi não é pra, eh, pra quem tá começando a fazer, né, você começa a fazer com os negócios mais simples, por isso que foi tão difícil. Mas aí eu peguei gosto pela coisa, assim, sabe. Eh, aprendi a gostar. Ai, adorei. Menina, nossa, adorei! Então, só não estou fazendo agora, porque eu mudei, né, saí do Brasil, e aí, é uns negócios muito volumoso, né, e aí aqui eu tô eu tô pesquisando pra comprar o material de novo, mas quero em breve voltar, muito. Gostei muito.
Ah lá, é. É. É. Aí, sério? E você faz até hoje? Aham. Aham. Tá. Aham. Olha que legal. Então, é é isso, né, eu acho e nã eu a eu eu sei que o errar, é com errando que você aprende, mas às vezes eu eu n eu eu não sei se é porque eu me cobro muito, eu não gosto de errar muito tempo não, gosto de errar umas 2, 3, no máximo 3 vezes e tá bom, né. Se eu começar a ficar errando muito, aí eu pego aí eu vou t eu vou sou que nem você, eu vou terminar por uma questão de honra. <chuckles> <laughs> Mas eu não quero nunca mais vê o negócio pintado na frente, menina. É. É.
Aham. <laughs> Pouco. É. É. Exato. <laughs> É. <laughs> E agora na área é porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, mas depende, sabe. <laughs> É, eu amo estudar, mas odeio a parte de avaliações, qualquer que seja. Ai, menina. <laughs> Olha, vou te falar que na na meu meu meu namorado é da área de engenharia. Ele adora fazer prova de matemática, ele se diverte.
<laughs> Estudar, mas depende. Olha. <laughs> Eu também. Quem quer não, quem? Meu Deus. Não. É, eu falo. Tá. Sério? Porque para ele deve ser ba m muita facilidade, né.
E e e é Ele tem, mas assim, mesmo na área que eu tenho facilidade, eu não gosto de fazer prova, eu falo: "Gente, para quê, né. Sei lá, vamos bater um papo".
Eu não gosto de ser avaliado, eu não eu acho que eu me sinto mal, assim. É.
É é, eu acho que eu também, assim, é é o a sensação de alg você precisa se provar, né, que, sei lá
É, exatamente. Você sabe que você vai fazer, por exemplo, eu mudei pra cá, e aí eu precisei tirar a carta de motorista aqui de novo, né, porque eu na verdade, eu tirei minha eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, eu tirei minha carteira aqui, quando eu tinha 16 anos. Fui para o Brasil, tirei minha carteira no Brasil, porque lá no Brasil era diferente, porque tinha que fazer psicotécnico, e não sei o quê. Aí eu tirei no Brasil. Ai o aqui nos Estados Unidos eu tinha tirado no carro automático, lá no estado no Brasil tinha que tirar na no carro, eh, de marcha. Voltei pra cá, dessa vez. Aí, né, tive que fazer de novo. Eu falei pra pra a minha instrutora: "Eu acho que eu sou a a única pessoa na vida que tá fazendo a 3ª vez a 1ª habilitação, né", porque era a 3ª vez a 1ª habilitação. E tive que fazer teste, prova, prova de rua, prova escrita. Nossa, eu me nos eu falei: "Gen essa idade, eu tendo que fazer tudo isso de novo, pelo amor".
Muito É. Ai, aham. Olha. É diferente. Aham. Anual. Isso. Ah. <laughs> Ai gente. Ai, sei. Aham. Terrível, né. <laughs> Não, me poupe, né, você fala: "Não, gente". <laughs> Não, é terrível.
Pois é. Pois é, eu com 50 anos tendo que fazer tudo de novo.
Pois é. E é é aí essas horas, assim, da vida que você fala: "Nossa, eu preciso fazer de novo", porque eu passei muito na área de estudos, assim, sabe. Tipo: "Ah, eu preciso fazer vestibular de novo. Ai, precisa fazer prova de no" nossa, muitas vezes na minha vida. Então essa é a hora que eu quase, também, desisto na parte de estudo. Eu falo: "Ai, gente, de novo tudo isso". <laughs> Ah
É. Aham. Aham. É. A lá, é. Eu a e você sabe que eu eu já fiz, né, eu já fiz Enem, porque eu quis fazer, só para saber, porque eu não precisava. E aí eu fui super bem, mas porque eu não precisava, entendeu. Porque se eu precisasse, com certeza eu não ia bem. Mas eu queria ver como que eu estava na redação, conhecimentos gerais, e eu fiz, menina. Eu era a única lá, que era adulta, o re tudo era tudo criança, tudo adolescente. É. Essa daí, coitada, essa daí fez, eh eh, EJA. <laughs>
Hã. Jura? <laughs> Não é é é sempre assim, né, gente. <chuckles> Olha só. <laughs> Tudo criança. <laughs> E é, ai menina. E já <laughs> é não, e e e hoje em dia, apesar que já tá mais comum também, né, a galera fazer Agora que o Enem, enfim, dá eu sei que dá pra usar a nota do Enem, também, pra passar em algumas universidades de Portugal, então a galera tá vendo como
Tá mais comum, é verdade. É. É, é. Ah, que legal!
Dá, menina, é ótimo, assim, sabe. Ah tá abrindo mais, eh, oportunidades agora. Mas, mesmo assim, eu não gostava. Eu falava: "Ai, gente, que preguiça. De novo? É tão cansativo todo o processo". Nossa, eu lembro que era a hora que eu falava: "Gente, será mesmo que eu quero?". <laughs>
Aham. Hum. Uhum. Uhum. É.
E aí é nessa hora que eu foco muito eh, é porque eu eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar a curto, médio e longo prazo, sabe. Então, é é a hora que eu olho para o longo prazo. Eu falo: "Cara, lá no futuro, eu quero ser a pessoa que é aposentada, vai dizer que realizou todos os seus sonhos", sabe. Eh, que não tem arrependimento pelo menos. Realizar todos os sonhos é tensão demais, né, que a gente tem muitos sonhos.
Aham, aham. Aham. Aham. É. É. É, é.
Mas dizer que não teve arrependimentos, é essa hora que eu falo: "Não, espera aí, se eu desistir agora, aí eu vou com certeza me arrepender", porque eu vou falar: "Nossa, era uma prova, né. Podia ter se esforçado para conseguir viver o que queria". Então, isso me ajuda, sabe.
É, é. É. Isso, é isso é uma estratégia, né, de você eu acho isso de você usar o futuro como como motivação, tipo, eh, se eu não fizer ok, se eu não fizer isso agora, ah, esse curso aqui que eu quero fazer vai demorar 3 anos. Se eu não fizer ele agora, daqui tre os 3 anos vão passar de qualquer forma.
É. Uhum. Vão passar, exatamente, exatamente.
E daqui 3 anos eu não terei feito nada, então realmente é
Aham. É, é.
Né. É uma estratégia, né, de você pra pra ajudar você eu acho que na motivação para não desistir, porque eu acho que essa essa sensação de desistir, ela é ela é natural do ser humano, né. Porque você pensa, eh, você, quando você en tem, quer fazer alguma coisa, você vai, eh, achando que: "Olha, né, vai ser fácil acho que eu vou dar conta", né. Você nunca vai pen é, não conta com os perrengues. Você não vê isso, todo mundo fica lindo falando, principalmente com as coisas que a gente vê na internet, né. "Olha que lindo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê" fala: "Ah, vou fazer também, né." Parece ser tão fácil. <chuckles> Tão simples é, é. E aí, minha filha, preciso de motivação, hein. Porque, né, a vontade de mas eu não desisto justamente porque eu falo: "Viu" que eu eu quero porque eu me cobro, né. Então eu quero evitar de eu me cobrar, entendeu.
É. É. Aham. Vai dar certo, exato. Aham, você não conta com os perrengue. <laughs> Aham. É. Aham, tão simples, imagina. <laughs> Não, mas é Entendi. Aham, aham, <laughs> eh, não, e eu eu acho que, assim, um grande ponto, independente da estratégia, é entender quais são as suas prioridades e o que que é importante pra você, né, de tipo, chegar uma hora e e você fala: "Nossa, eu passei só a vida inteira tentando", sa sabe? Eu tenho medo desse sentimento, de falar: "Nossa, eu fiquei a vida inteira tentando e nunca realizei nada. Será que eu foquei na área certa da minha vida, sabe? Será que" E e e e eu me pego, de vez em quando, falando assim: "Nossa, vou deixar isso aqui de lado, porque tá dando trabalho, vamos focar na outra que talvez vai dar mais sucesso assim, sabe." Vou ver um eu vou se ter a sensação de progresso mais rápido, eh, com medo desse sentimento de: "Ah, tentar, tentar, tentar e nunca conseguir". Então esse é um uma coisa que me atrasa, de tipo, eu acabo dando uma fugidinha, eu falo: "Não, não tá dando certo, mas vamos olhar pra outra coisa, sabe?". Então, é os 2, sabe, eu falando: "Não"
Entendeu, é. Aham. Ah, tá. É. Aham. Uhum. É. Aham. Uhum. Tá. Aham. Olha, é.
"pra quê, né, tenta outra coisa." E o outro lado fala: "Menina, mas você vai se arrepender depois." <laughs>
É é. Pois é, né, os 2 diabinhos ali falando é, não, o diabinho e o anjinho. <laughs>
Os 2 diabinhos. É, isso, isso, né, <laughs> diabinho e anjinho falando. É, eh, eu acho que que é isso, né, eu acho que quanto quando a gente vai crescendo, envelhecendo, a gente vai buscando conforto, né, de falar: "Não, não quero passar perrengue, não quero precisar", e é natural, né, e tá tudo bem e tudo mais. Mas se a
É é a razão e a emoção falando, é. <clears throat> Aham. É. É. É, tipo, é e você fala isso, né: "Ai, não tem mais idade para passar por isso", né: "Ai, não, eu já não estou, eu não tenho mais idade para passar por tudo isso de novo." É, mas não tem jeito, né, você não tem como você aprender sem errar. Não existe um aprendizado sem erro, não tem você te eh, parece que é um processo que você mesmo você copiando exatamente o que a pessoa está fazendo, o seu não vai ficar igual.
<laughs> Nossa, super. <chuckles> "Não tenho mais idade", exato, nossa, super. Exatamente. Aham. É. Exatamente, exato, exato. É o sabonete, né, que a receita é a mesma. <laughs>
Porque, po É o sabonete que você olha e fala: "Mas ó, eu fiz igualzinho ela". Mas é aí é diferente, porque ela já sabe o tanto que ela, né, que ela mexe o tanto que ela é diferente, tem um toque pessoal menina, né.
Aham. É diferente. Sim, sim, eu concordo total e aprendizado é tão individual, né, esse esse processo ai, enfim, mas muito bom. <laughs>
É. Exatamente, exatamente. É. Ah, eu gostei muito de conversar com você, viu?
Ah, eu também. <chuckles>